あの、色々とね、なんかおこう、やる時に、上達するためのコツっていうのは、ご自身で何かございますでしょうか？
はい。 そうですね。その、なるべく、あの、続けることが一番大事かなと思います。あの、やはり、その、じ
ああ、継続。はい。
はい、やはり、その、かける時間が少ないと、その、どうやっても上達はしないので、あの、必ず、あの、最終的に積み上げや積み上げができるように、あの
うん。 なるほど。 うん。
あの、しあの、毎日コツコツやるっていうのが大事なんじゃないかなと思うんです。
あ、なるほどね。も、いっぺんには上達しないっていうことなんですかね。
はい。
ああ、そうですか。これっていうのは、ご自身の、なんか、こう、体験があっての、なんか、こう、なんですかね、うん、ことなんでしょうか、こう風に思われるっていうのは。
そうですね。例えば今一番、あの、上達し最近自分が上達したなってものが英語なんですけども。
お、なるほど。はい。それはうん、どういった方法でやられましたか？
その もうこれがほんとに急にできるようになった瞬間っていうのはなくて、ほんとに少しずつ積み上げていって、ある日、なん何て言うんでしょう、気がついたら遠いとこまで来ていたって感じですね。<chuckles>
ええ。はい。 ええ、すごいですね。それってどういう方法でしょうか。多分世の中のたくさんの人が知りたい方法だと思うんですけど。
そうですね。ただこれは、人それぞれによってゴールがあると思うので、あの、ま、ま、ゴールを絞らなきゃいけないと思うんですけども
うん。 うん。 ああ、なるほど、はい。
僕の場合、その、まあ、読みもでま、英語の方は読めるようにもなりたい、会話もできるようになりたいっていうので、こう、ゴールがだいぶオープンだったので、その、ほんとにたくさん時間かけましたね。
うん。うん。 はい。 あ、なるほどね。やっぱり、ま、先ほどおっしゃいました積み上げが大切だというところで、結構積み上げはされたっていうことなんですかね？
そうですね、例えば、その、ま、英単語を覚える期間っていうのがあると思うんですけども
うん。
あの、も、えうん、まま最初に取り込む、ま、英単語は良くない、いいっていう派閥はそれぞれあって、ま、僕は、あの、いいと思うんですけども、あの、え僕、英単語だけで、あの、3、3ヶ月かな、うん、だいぶ時間かけたんですね。
うん。 はい。 ああ、なるほど。でも3か月は時間かけた方なんですか？あの、どうだろう、なだったら結構短い間にすごくやられたなっていう気もするんですけど。うん。
お。 ええ、つもあ、すいません。 もう、何てんでしょう、その期間ほんとに英単語ぐらいしかやってないな、みたいなレベルで、ひゃ、ひゃひゃくはちじゅうじかんとかそれぐらいだった感じじゃないかな。
ああ、なるほどね。 ああ、でもすごい、時間にするとすごい長い時間ですけど、それって短い方なんですかね？どうなんですか？うん。
あ、すいません。あ、もしかして、すいません、ちょっと3か月は記憶違いだったかもしれませんね、ちょっと。っていうって、いうのも、え、何て言うんでしょう。ま、あの、そういう3か月集中的にやった期間があって、あの、ま、例えば、その、なん、どれぐらいかな？5000単語から10000単語まで伸ばしたんだったかな。
ええ。 うん。 ああ、でも結構な単語量ではありますかね、でもね。すごいやられた。もう集中してそれを5000から、あ、10000ぐらいをバーっとやっていこうみたいな、こう、こう決められたわけなんですかね？
はい。 イエス。 そうですね、ちょっと、あの、自分にすごく合った、あの、英単語のアプリがあって、それを、こう、気に入って、あの、ひたすら使い続けたって感じですね。
へえ。 うん。 へえ、そうですか。それって結構覚えられるものですか？ま、多分皆さんね、そこが問題っていうか、なかなか覚えられないみたいなとこあると思うんですけど、何かコツっていうのはあるんでしょうか？
はい。 そうですね。あの、えま、まあ、そうですね、あの、英単語とか会話とか色々あると思うんですけども、英単語に関しては、もう、自分に合ったツールを使う、スペースドリレペティションっていう、あの、なんて言うんでしょう、あの脳科学的にもいいいと言われているらしい、あの、ひたすら反復を繰り返すアプローチがいおすすめですね。
うーん。 うん。 ええ。 ああ、反復ですか。繰り返しがいいんですね、やっぱりそういったものには。
はい。 はい。そして、その、繰り返しってのは、その、デジタルの方がやりやすいと僕は思っているので。
へえ。 あ、確かにね、もう何回でも出てきますよね。あのうん。で、この言葉出てきて欲しいって言ったら、変ですけど、調整して、なんか、とかも出来ますしね、何回も何回も。へえ、そうですか。
はい。 そうですね。最近だとあの、AI を使って自分でプログラムを組むっていうのも簡単に出来るようになっているので。
あ、そうらしいですね。すごいですね、それも。うーん。
はい。 例えばあの、僕、フランス語もやってるんですけども、あの、ま、フフランス語だとあまり単語、いいと思える単語のアプリは無かったので、あの、自作して、<laughs> あの、そっちを使ってますね。
ええ。 ええ。 ええ、そうですか。それってちなみにどのように、あの、こう、えっと、AI に、こう、言うんですか？どのように、どういう風に作ってくれって言うんですか？
そうですね。まず、あの、あらかじめ、その、え、単語と単語の意味と、え、そのチップスを、あの、リストアップしたデータをくれっていう風に、あの、AI にまず聞いて、それをまず、あの、エクセルかな？エクセルにまとめて、で、次にその、エｰｰこのエクセルを使った、あの、え、ま、ウェブウェブアプウェブサイトを作ってくれと。
うん。うん。 ああ、なるほど。うーん。 うん。 ああ、ええ。
いうふうにやってますね。
なるほどね。ああ、そうなんですね。いや、それも素晴らしいやり方だと思いますけど、でも結局、その、単語っていうのを上手く覚えられたんですかね。その何万語っていうほうおっしゃってましたけど。
そうですね、おそらく、ま、ま、でも、やはり、あの、時間は掛けて <chuckles> いるので、あの、ま、ま、覚えられそうですね。最終的には英単語に関して言うと2万単語ぐらい挑戦してでも
うん、うん。 うわ、すごい。それうん。
ま、でも半分、正直半分ぐらい忘れたかなみ
ああ、あ、やっぱりでも忘れ使わないと忘れちゃうもんですかね。
はい。ただ、その、ま、1万、1万数千単語ぐらい多分覚えてて、これだと、あの、結構、英語の本とか読むのに支障がほとんどないレベルなんですね。
うーん、うーん、うーん。 なるほど。素晴ら1万語、単語ぐらい覚えるといいんで、ま、1万単語覚えればいいって簡単に言うとあれですけど、あ、ま、なかなか大変な作業ではあると思うんですけど、ね。あ、そうですか。それを、英単語を覚えたら、次の段階っての何があるんですか？
<laughs> <laughs> はい。 そうですね、ま、リーディング、あの、読みができるようになったので、次のステップ、あ、まま、最初から、あの、話話スピーキングに移る人もいると思うんですけども、僕の場合は、ま、読みができるようになってから話をに向かったって感じでしたね。
うん。 うん。 はい。 は、ああ、なるほどね。えっと、じゃあ結構、英語で読みができるようになって、で、普通に本が多少、こう、読めるようになってってなった次は何ですか？
はい。 次はそうですね。えっと、ま、英会話とかを始めまして
<sniffs> うん。出来るもんですか？これっていうのは、英会話ってのはすぐに。
ここでもまた そうですね。最初の頃は、ま、その、受験勉強で英語を勉強してたってのもあって、その、ま、ある程度、ま、あ、何て言うんでしょう、まあ、さ最低限の意思疎通は出来るんですけども
うん、うん。 うん。 ええ。
やはりその文法的ミスってのが色々あったので
ああ、なるほどね。ま、話してるうち時に、文法をミスをしてしまうと。っていうことなんですかね。へえ。
そうですね。 で、そこで取ったアプローチが、そうですね、えっと、ここでも、その、AI を使って、ミスをリストアップするっていう方法を取ったんですね。
うん。ええ。 ええ。 ああ、なるほど。それは何をリストアップするんですか？そこでは。
えっと、あの、話したことを文字に起こしてくれる AI ってのがあるので
ああ、なるほど。はい。
それを文字に起こして、今度は、あの、こその文字を使って、この中にあるミスを教えてくれという風に。
ああ、なるほどね。そこで、なんか、えっと、A が抜けてたり、S が抜けてたりとかっていう指示をお、ああ、そうですか、AI がしてくれると。なるほど、AI に添削をさせるわけなんですね、それを。へえ、素晴らしい。
はい、まさしくその通りで。 はい。 はい。やはり、その、あの、い意志、あの、ま、結構色んな方が、その、「オンライン英会話を、あの、毎日やってます」、あ、い、ま毎日やってる人は少ないと思うんですけど、ま、毎日やっているとかっていう方がいると思うんですけども、その、意識的にミスを修正されてる方っていうのは僕僕の ではかなり少ないんですよ。
うん。 うん。うん。 はい。 ああ、なる結構間違ったままでこう突っ走ってしまうというか。
はい。で
うん、そのまま行ってしまう方が多いと、うーん。
あのミスをリストアップして初めて、あ、こんなに間違えてたんだっていうのが、あの、分かったので。
ああ、なるほどね。ま、それって結構 AI があるからこそ、なんか、こう、色々と、ま、工夫できるというか、うん。素晴らしいですね、その AI の活用の仕方も。
はい。
へえ、うーん。
いや、まさに、もう、ま、ちょうど、あの、英語を勉強しようと思った時期と AI の登場が、あの、重なってたので、<chuckles> すごく助かりましたね。
あ、そうですか。でも、例えば、ま、こう、スピーキングが、ま、それで、こう、なんとなく正確なものができてくると、今度ヒアリングっていうのはどうしたらいいんですかね？
ヒアリングはですね、あの、まあ、正直これが結構苦戦していまして、当初。
うん。ああ、やっぱりヒアリングが意外に難しいとこなんですかね。
で そうですね。で、大きなしんま、転換点というか、まあ、あの、大きく、あの、しんあの、話が変わったなと思ったのが、その、オン英会話でその発音を教えるのがすごくお上手い先生がいるんですね。
うん。 ええ。 ええ、日本人ですか？それとも、あの、アメリカええ、そうですか、へえ。
え、アメリカの方です。はい。 で、それで、その、え、それぞれの、なんでしょう、ええ、母音と子音の、あの、正確な発音と、あとリンキングはこうだとかってのを細かく教えてくれたので
ああ、なるほど。 はい。
そこで初めて、あの、ただあ、う、このこの人絶対発音してないよなっていう時に、あ、これは今のはリンキングって言うんだっていう、あの、意識的な知識が、あの、あって初めて、あ、リあの、リスニングはしやすくなりましたね。
へえ、あ。 うん。 ああ、なるほど。ちょっと、うーん、そうですね、えっと、その、リスニングっていうのは、いっぱい聞いていて、こう、なるとかいうわけじゃないんですか？そのうーん。
えっとですね、確かにいっぱい聞くことも大事なんですけど、やはりそれでもちょっと、あの、壁が見えるというか、どうしてもここは聞き取れないぞという瞬間が来るんですよ。
ええ。 うん、うん。まあ、ありますよね、他の外国語で。何を言ってるか、何度聞いてもわからないっていうのは。
はい、何度聞いてもわからない、こういう瞬間にほんとに困っちゃって。AI もそれに答えられないわけですから。
うん。 ええ。 ああ、なるほど。AI でも聞き取れないというか。ありますよね。
まあ、その、AI は、その、リスニングの、何でしょう、あの、アドバイスっていうのは、あの、だいぶ一般的な一般論的なアドバイスしかないので。
うーん。 ええ、え。 なるほどね。ああ、そっか。じゃ、答えがいん、き出ないと、うん。
そこでその そこでその発音の知識っていうのを深めるっていうのは、一つ有用
へえ、うん、あが役に立つんですね。へえ。それは、ま、先ほどおっしゃいましたから、こ母音とかっていうことを、きちっと勉強すると、はあの、正確な発音の仕方っていうことなんですかね。
はい。 はい。 そうですね。
うーん、で、それを勉強すると、ええ、リスニングが上達すると。
そうですね。あと、印象的だったのが、ま、その人曰く、あの、男性と女性で発音が違うと。
へえ、ええ。 ああ、なるほど。へえ、そういうもんなんですね。
ま、地域で、ま、母音がちょっと変わったりするということを聞いて
うん、うん、ああ、確かにね。うーん。
やはりそういう意識的に聞くのといしあの、無意識に聞くっていうのはだいぶ大きな差があると思うので。
うん、うん、ああ、そ
ここを意識できるようになったのは大きいきっかけだと思います。
か、なるほどね。じゃ、こう、細かい、えっと、リスニングもそういったことでちょっと、うん、げま、先ほどに劇的に上手になったっておっしゃいましたけど、そこが、やっぱり、あの、おお、その母音とかの、ま、ルールっていうのを教えてもらえたのが一番お結構大きかったんですかね、リスニングでは。
そうですね。一応その、どうしても分からないっていう瞬間が減りましたね。ただ、それでもやはり、その1度で聞き取れないってことは何度かあるので、そこから先はやはりその、ま繰り返し聞くっていうのは、効いてくると思います。
うん。 うん、ええええ。 うーん。へえ、そうなんですね。でも、ええと、今ご自身では、結構喋れるようになったっていう、こうなんか、自信みたいのはありますか？
あ、そうですね。実はこの間、その、え、なんて言うんでしょう、まあ、国際的なチームでちょっとあの、英語 <chuckles> に、とび飛び込んで、その英語で話す機会があったんですけども
うん。 ええ、そうですか、はい。どんな感じでしたでしょうか？
それを見返すと、あのあの5秒以上詰まってる瞬間があったんですね。
ああ、なるほど。はい、うーん。
まあ、あの、ま30分以上続いて終盤だったので、多分体力的に、あの、あ頭が回らなくなってきたのかなってのが原因なんですよ。
うん、うーん。うーん、確かにね、ありますね、そういう時も。へえ、あ、でもちょっとまだパッと出てこないなっていう時はあると。
そうですね。ただ、その目的としていた意思疎通とであるとか、あの、も、ビジネスの内容であるとかっての、あ、ビビジネスじゃないな、えっと何て言うんだろう、ま、あの仕事内容である仕事内容進める上で、あのあのちゃんと必要なことは伝えられたし、むこあの必要なことも聞き取れたっていうのが大きかったですね。
こんうーん。 うん、うん。 うん。 うーん、ま、肝心なところは、ま、基本的にはもうできていたっていう感じなんですかね。
はい。
えっとじゃ、ちなみにそのね、単語を覚える前の、ま、単語から、ま、入られたみたいなことおっしゃってましたけど、その前ってどのくらい英語は喋れる感じだったんでしょうか？英語は分かる感じだったんですか？
その前はですね、その大学受験勉強のの英語をやったぐらいなので
うん。 ああ、そっか、ま
ま、大学試験レベルですかね。
うん、ま、ある程度の英作文もできるし、ある程度の単語は知ってるけど、でも、ま、ネイティブの言うことはそこまでは分からないけどぐらいなんですかね、どうですか？うん。
はい。 そうですね。ま、当時センター試験だったんですけども、センター試験も、ま、その、ん、満点とか全然取れそうにもなく。あの、何て言うんでしょう何て言うんでしょう、ええ、ま <laughs> はい、ま、2回聞いねセンターはたし、2回聞くので、2回聞くのいて聞けるか苦戦する。あとあの
うん、うん。 うん、うん。 ま、難しいですからね、うーん。 うん。 ええええ。
ええ、ま、読解とかも、ま、そうですね。ん、もともと英語には、にし苦手意識があったので
ああ、そうですね。 はい。
そのあたりから勉強始めた感じですよね。
ああ、そういう感じだったんですね。でもそれから、えっと、その、ま、英単語を覚え始めてから、その、いわゆる、え、母音のその、ね、えっと、ルールを教えてもらって、こうなんとなく、うう、う、な、ビビッと来た瞬間までっていうのはできるようになったなって思った瞬間ってのはどのくらいの期間なんでしょうか？
はい。 ああ、ビビっとできるようになったと思ったのは、その、英単語を覚えて、なんだろう、きゅうせんたんご覚えたぐらい時から、あの、簡単な本が読めるようになってきて
うーん。 うん。 <sneezes> へえ。
いちまんさんぜんたんごぐらいからちょっと、難しい本も読めるようになってきてって感じでしたね。
なるほど。ええと、それってどのくらいの期間ですか？ま、トータルで入れて、ま、喋れるようになったぐらいまで入ると、1年ぐらいとか2年ぐらいとか、かかります？やっぱり。
まあ、でも英単語に集中したので、そ、その点に関してはを、比較的ほんとに3か月とか半年じゃ、だった、だったんじゃないかなと思います。
うーん。 うんうん。すごいですね。じゃ、やっぱり、まず最初に英単語からやるっていうのがいいことな単語をふ数を増やすってことが大事なんですかね。
まあ、ゴールによよると思うんですけども、あの、いんもしゴールの一つが読むことだったら必要だと思います。
うんうん。 うん、そうですか。ああ、そうですか。なんか今日はね、すごく上達するためのコツってことで、英語のことで、ものすごいためになるお話をしていただいて、ほんとにありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。